Ehm, tipo non lo so, cioè, banalmente, magari vedendo Amsterdam o anche la Danimarca, Copenaghen, sono città in cui, ehm, praticamente s mi sa che se vai in giro vedi tutte le persone in bici. Quindi se sono ru sono riusciti loro ad adottare questa modalità, ehm, anche noi potremmo farlo. Sinceramen cioè, forse dovrebbero creare magari zone più verdi, che potrebbe p ripulire l'aria, e Milano ormai è una città in cui mh, non lo so, cioè magari si evitasse di alzare troppo i prezzi, magari, dei mezzi di trasporto
Le azioni. Sì. <inhales> Ecco. Sì. Sì. Sì.
e poi comunque mi sa che hanno adottato la la politica quella sul, mhmm, Euro 5, sulle macchine eccetera. E okay, magari hanno fatto per ridurre, magari, la quantità delle macchine e il il traffico eccetera, però, devono anche considerare che comunque magari ci son persone che hanno speso soldi per quella macchina e adottare politiche così, di botto, eh, non lo so, <scoffs> cioè economicamente non è molto utile.
Sì. Mh. Vero, è aggressiva. Sì, vero. No, aggressiva. Infatti, per esempio anche bicicletta uno potrebbe andarci, poi vedi anche lì magari è la anche la cultura, perché io parlavo eh, eh con persone, cioè, mie amiche, insomma, che sono emigrate, sono magari in Germania, sai lì c'è molto la cultura della bicicletta e fanno, ma altro che 1 chilometro, 2 chilometri, no. Cioè, 30, 40 chilometri per per per loro è normale. Solo che lì è cioè, questione di cultu fine. <chuckles>
Sì. Sì. Sì, brava, sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. <chuckles> Sì, sì, sì. È norma sì, sì, sì. Ma poi, anche a livello fisico effettivamente è un è un buon modo, nel senso che comunque ha vantaggio sia fisico che, ehm, atmosferico, quindi, mh
Esatto. Esattamente. E poi anche per la persona, perché poi ti muovi vabbè ades uno è vecchio, vecchio, allora magari no, però se uno cioè, è giovane comunque, cioè, la bicicletta puoi anche non andare in palestra poi dopo, no. Perché fai muscoli e comunque sei
Esatto, esatto. <chuckles> Mh-mh. Sì, sì. No, è vero, è vero. Infatti tu magari non hai mai pensato di andare all'estero, magari in città in cui ci tengono un po' di più a livello sociale e a livello di welfare?
Sì, sì.

Sì. Perché poi alla fine deve arrivare dall'alto, alla alf alla fine. Perché poi sì, puoi fare qualcosa dal basso, però se dall'alto <sighs> cioè non non c'è questa impronta un po' più, ehm, ecologica, un po' più, ehm, insomma.
Eh, esatto, esatto. Mh-mh. Esatto. Ma anche, banalmente, magari il VIP di turno, che per farsi 5 minuti di strada si prende il jet privato. Cioè cioè capisci che poi il problema è anche altrove, cioè proprio su un altro pianeta il problema.
Sì. Eh, infatti. Infa ma veramente, ma veramente, cioè quindi non può neanche star qua a dire: "Sì, sì uno può far qualcosa" ma poi, mhmm, nel nel piccolo, sì riesce a fare le cose ma non in maniera da coinvolgere somma milioni insomma, magari di di persone, no, <smacks lips> perché deve arrivare poi alla fine dall'alto una direttiva un po' un po' dall'alto, p purtroppo.
Cioè Esatto, esatto, esatto. Mh-mh. Sì. Esatto. Boh, magari l'unico concetto in cui si potrebbe migliorare, è proprio la questione del fumo, nel senso che se sei una persona fumatrice, non lo so, evita di fumare in posti molto affollati, in bar, non lo so, cioè, mhmm, il minimo dico.
Via. Sì, vero. Sì, il minimo poi indispensabile insomma. Sì, che poi mettono appunto tutte queste direttive, tutte queste regole, poi alla fine se non c'è qualcuno che controlla cioè anche un po' difficile, no, ehm, cioè perché alla fi
Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Ma secondo te, mogl migliorerà la situazione?
Secondo me sì, perché comunque dal dall'Europa come Europa stanno arrivando tantissime direttive, eh, poi noi ci mettiamo tantissimo a metterle in atto. Però secondo me sì, <chuckles> diventerà un gioiellino Milano. Io sarò già mor <laughs> Bene. Allora ci sentiamo. Ciao. Ciao, ciao.
Ah, okay. Ottimista. Ah, è ve Sì. <chuckles> Okay. Speriamo. Ci ci risentiamo. Ciao.

Secondo me perché, sì, è un argomento, uhm, tabù nel senso che non se ne parla mai, cioè io non non ne ho mai sentito parlare, e la seconda cosa è il fatto che è un fattore invisibile. Cioè, comma ha etto: nel senso che magari, non lo so, l' inquinamento riguardo alla plastica, al allo spreco del cibo, eccetera, è visibile, cioè lo vedi comunque magari nelle spazzature o magari nei mari, eccetera; mentre l'inquinamento atmosferico a meno che non vedi, mhmm, non lo so, sul meteo, l'analisi, non non lo sai, cioè nessuno te lo dice.
Vero. Sì. Sì, ne nell' Sì. Vero, <smacks lips> verissimo. Io infatti anch'io la penso allo stesso modo. Ehm, io proprio per uhm, per quello, infatti ho anche delle app che vedono un attimino un po', uhm, dov'è più, uhm, inquinato, oppure meno inquinato, ehm, ed effettivamente <chuckles> cioè, ci sono <chuckles> che anch'io son di Milano, ci sono certe zone di di Milano che sono, mhmm, inquinatissime. Poi appe appena ti sposti un po', cioè vai verso cioè, f appena fuori, magari in Brianza, così, no, visto che ma ehm, conosci magari anche te, non sto parlando <chuckles> cioè, subito va giù uhm, va giù il ehm, inquinamento, insomma. E
Mh-mh. Ah. Mh-mh. <chuckles> Ah, okay. Eh, sì, sì, sì. Sì, è vero. Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì. <chuckles> <chuckles> Sì. Sì, sì, sì. Forse un altro fattore è il fatto che sanno iniziando a costruire fabbriche, ehm, molto vicine alle ai centri urbani; ne senso che magari prima tendevano a essere molto fuori, fuori da dalle zone, comunque in zone molto isolate, ora invece secondo me stanno proprio nei limiti, ehm, ammissibili.
Sì. Vero.